あの、ちょっと親のことで、まあ、義理の親なんですが、の、まあ、介護のことで今悩んでおりまして、あの、ちょっとお話を聞いていただけたらなと思っております。
はい。 ええ。 はい。
うん。あの、義理の親はですね、今私たちの家から車で15分ほどの距離に、すあるんですが、えっと、義理の父が、ええ、1年ぐらい前にあの、亡くなったんですね。
はい。 うん。
ええ、そしてあの、義理の母があの、ずっとその義理の父を看病していたんですが、あのそんな母もその、父が亡くなる半年ぐらい前に、半年前じゃない、父が亡くなる1年前ですね。なんか2年前にあの脳梗塞をして倒れてしまったんですね。
はい。 ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、私たちはもうそれ以前も5年も10年も前から、まあ、かなり高齢なので、あと、もう車がないと生活ができないようなところに住んでおりますので、あの、なんだろう、引っ越しをね、するようにって何度も勧めてきたんです。
ええ。 はい。
なんですが、もう、ぜ一向にあの私たちはどこにも行かんと、あのもうもう絶対にもう梃子でも動かないみたいな、そんな感じでうん。
ええ。 <laughs> はい、住み慣れたおうちに、いいたかったんでしょうね。うーん。はい。
え、そうなんですよね。でもまあ、もう車の運転も危ないし、もうもうお父さんもね、もうなんだ、あの糖尿で目が悪くなっていたので、まあ、もう、ほぼ1人では何もできないことになってしまっていたので、もうあの、無理だよと、何度も言い続けたんですが、もう絶対梃子でも動かないと。それでもう私たちも、ね。まあ、私は大丈夫なんですが、もう夫だから、まあ、はもう大喧嘩になってしまって。「もう、あなたたちにはもう何も頼まない」って言って、もうあの、すごい怒られて、あの、まあ、なんだろう、ちょっと絶縁みたいな時もあったりしたんですよね。うん。<laughs> ね、今だったらこうやって笑えるんですけどね、でも 時はもう結構、うん。そう、思いました。うん。
うん。 ええ。 はい。 はい。 はい。大変でしたね。うん。 ええ、大変でしたね。でもそういった家族の中の色んないざこざっていうのはよくあることですよね。うん。
よくありますかね、なんか、うん。自分のとこだけなのかななんてね、思っちゃうけど、そうですよね。ドラマとかでもよくありますものね。<laughs> うん。うーん。
はい。 <laughs> ありますよ、はい。いや、もうスムーズにはいかないことがたくさんありますよ。特に、お年を召してくればね、うん、ちょっとこうわがままになってきたりもしますから。うーん。
ですね。 うん。 まあ、そうですよね。そんなかんなであの、まあ、絶縁があったんですが、ま、母が倒れて、まあ、父の介護もできないということで、まあ、私たちが手伝うことんなったんですが。まあ、あの、あ、その母が入院している時はですね、私がまあ、父のあの義理の父の面倒を見たんですが、まあ、あの、なんやかんやしててまあ、ちる父は1年前に亡くなって、あの、母は退院して帰ってきたんですが、あの、体は問題ないんです。あの、リハビリも頑張ったので。ただそのちょっと頭の方とか、また心の方になんかあのダメージを受けてしまって
ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。 ええ。
あの、ちょま、鬱状態
はい。
だって、まあ、なんて言うんですか、抗うつっていうんですか、その高くなったり下がっりっていうような、こう、そういうものを繰り返している今状態なんですよね。
はい。 はい。 大変ですね。うーん。
うん。それでも、あの、私はここにいると。それで、<chuckles> うん、で、あの、なんだろう、母の、あの、妹たちが、あの、1週間ですよね。ぐらい前に来てくれて、で、というのもその、母は今ちょうど、その、鬱状態の中、底にいるんですよね。
はい。 ええええ。
で、底にいる状態なので、その妹たちがまあ、1か月ぐらい泊まりで来てくれてるんですよ。うん、そしたらなんか母はあの、やっぱ、「も、私は老人ホームに入りたい」と
うん。 ええ。
言うんですね。やっと言うあ、言う言うんですね。でもそれ実は、ええっと、半年ぐらい前にもそういうことを言って、で、私たちはその老人ホームを探して、あの、いいところを、あの、なんだろう、あの、見つけて、まあ、ま、でも探すのにもすごく時間がかかって、もう、あのうん。時間かかって、しかもその手付金みたいなものもいくらか入れなくちゃいけなくて、それ、もう、手付金も打ってきて、それでじゃあ、もう、後は入るだけっていう時に、あの母がやっぱり私行かないっていうふうに気が変わるんですよね。うん、ふん。なのはい。
はい。 はい。 はい。 ええ。 そうでしょうね、うーん。 ええ。 ああ、気が変わったんだ。うーん。まあ、そういうこともありますよね、お年寄りにはね。うーん。
あるんですかね、なん
うーん。まあ、あの、やっぱり精神がこう、ちょっとこう、ね、不安定だし、うーん、やはり色々と考えてしまうんじゃないですか。うーん、でもその周りの者たちが大変ですよね。ほんとにね。うーん。
うーん。 そうですね。うん。 そうなんですかね。 そうなんですよ。振りまわされるんですよ。なんかその老人ホームだけのことではなく、なんかもう、「しは、はお金の管理ができないから、もう全てあなたたちにお願いするわ」なんて言って、私たちがまあ、あの、実家に届いたその、ビルあの、請求書とかそういうもの全部あの、夫があの、お世世話してしたんですしてたんですね、自のネットバンキングにこう繋げたりして。自分が見れるようにして。そしたらなんか、あの、急にですね、そこの銀行に行って、「こんなの見覚えないから」って言って、その銀行口座をね、あの閉鎖してしまったりね、あの、そんなこととかもするんですよ。その気分によって。
ええ。 はい。 ええ。 はい。はい。 はい。 はい。はい。 ええ。 はい。 うーん。 ええ。 うーん。でもそれはほんとに、あの、いわゆる痴呆症のね、気配が、あの、見えてきた、あの、お年寄りの典型的な行動ですよ、それは。
だから、もうええ。 うーん。 はい。 あ、やはりでも痴呆ですよね、これって。
はい。ええ。ほんとにそれはね、あのそういうお話はほんとによく聞きます。
うん。う。 きね、それであのうん、精神科医とかにも行くんですが、その痴呆は大丈夫だって言うんですよね。でもでもそうですよね。私もなんか痴呆なんじゃないかなって思う時もあるんですが
あのあのええ。 ええ。 ええ。 うんうん。まあ、痴呆症かまたはその精神的なその、あの、躁うつ病。
うん。 うん。 はい、あ、躁うつ病ですね、こううつじゃん。
躁うつ病、あ、のどちらかとも、いあの、どちらかとは言えないんですけれども、でもそういう風にあのお金のことをね、あの、家族に頼んでやってもらったの全く忘れていて、あの、なお金金を取られたとか、誰かが家の中に入ってくるとか言って、警察に行ったりとかってのは、痴呆の人のあの、典型的なパターンですよね。
はい。 うん。 ええ。 そう、そうでそうなんです。 ふんふん。 そうなんです。確かにその何だろう、今お手伝いさんをちょっと雇っているんですが、その人も、もうこれで何人目なのかなっていうふ頃、変わっているんです。それ。うあ、そうなんです。 で、こないだもそのお手伝いさんと話ししたら、なんか私がなんかその、お母さんの薬を盗んだって言って言い張ると。うん。で、それでなんもっ な言い訳
うーん。 ええ。 え、あ、はい、それもよく聞く話ですね。うーん。 盗んだうんうん。そうなんですよね。お年召されてくるとほんとにあの、そういうことがよく出てくるんですよね。だから周りの方たちがほんとに大変だと思います。うーん。
そうなんですよ。だから、ま、そこであの、コロコロ気が変わるから、ま、それで、ま、今もまた老人ホームに、あ、もう入りたいと。で、妹たちも私たちにこうやって「ほんとに今回はね、ほんとだから、あの、探してくれない？」みたいなことを言ってきたんですが、これまた信じていいのかっていうのもありますし、でもうーん、すぐにその何だろう、あの、老人ホームを見つけて、じゃあ明日入りましょうかってわけには、やはりいかなくて、それを、ね、病院に行って健康診断をもう一度したり、あの、お引っ越しの準備をしたりするのに、やはり1か月はかかると思うんですよね。うん、え、ううん。
ええ。 ええ。 はい。 ええ。 そうですね、うん。 ええ。 はい、はい、そうですね。うん、そのあの、地域の例えば病院ななどに、あの、そういうの相談に乗ってくれるあのカウンセラーの人とか、ソーシャルワーカーとかがいるんじゃないでしょうかね。
はい。 はい。 はい。 ほうなんですかね。いうーん。
うん。うん、ちょっとあの、んんご自分のいらっしゃる地域にとか、そのお母様が行かれる病院なんかで、そうそういったポジションの方をちょっと探してお話ししてみたらどうかなと思います。何かいいアドバイスとか、あの、こういうやり方がいいってよなことなことをあの教えてくださるかもしれないですし、またあの老人ホームなんかも、そのお母様に合った老人ホームを多分探すあの、お手伝いもしてくれるんじゃないかなと思いますけど。
はい。 はい。 あ、そう。 うん。 あ、そうですね。 うん。 そうですね。うんうん。 うんうんうんうん。そうですね。ま、それもしてみます。あのまず、じゃあ地域ののそういうソーシャルワーカーみたいな、え、ちょっと探して、そういう方とお話を聞いてみますね。うん。
はい。 はい。 ええ。 大変だと思います。ほんとにあの あの、例えば向こうはね、悪気はないんだけど、あの、もう分からなくなっているので
うーん。 そうですね。でも、そこまでじゃないんですよね。なんか結構はっきりしているし、なんかあの、もっともなこととかも言ったりするので
あのうん。 はい、はい、はい。
それでまあ、だからね、ど痴呆だっていう風にこちらも割り切れたら、あの、まだもう少しね、なんだろう、違った考え方とかできるんですが、そのなんだろ、微なラインでいるもので、ちょっとね、なんか私たちの生活っていうのがなんかもういつも乱れてしまうというか、うん。ね。
うん。ええ。 そうなんですね。うーん、そっか。
で、まあ、そのまあ、今は、 こう老人ホームに入るって言っているので、ま、これから探そうかなと思うんですが、その、えっとその、ほあの、お手伝いさんの方がまたあの昨日か何かにあのクビにしたと言って、で、私が今、いそこお手伝いしに行こうかっていうのをすごく悩んでいまして、うんうん。
ええ。 あ、そうですか。うん。 そうですね、やはりあのご家族の中でさっきおっしゃってたあの、そのご兄弟の方たちとか、あとご主人とかね、なんかそれぞれでこう役割分担とか、はっきりこうしたりとか、あと、何が一番大切なのかっていうことをやっぱり何が一番ゆ優先されなきゃいけないのかっていうことをこう相談したりとか。うん、で、その反面、ご自分のね、あの、精神的な負担もた大変だと思うので、あのうん、ご自分もあの、心身休めて、あと、どなたかこうお話しできるお友達とか、あの例えばさっき言いましたけど、病院で誰かこうカウンセラーとかね、探してお話できる機会があったらいいんじゃないかなと思います。
はい。 うんうん。 うん。 あ、うんうんうん。 ああ、はい。 ええ。 そうなんですよね。 うん。 うん。 うん。 そうですね。なんか母のことでちょっと自分の生活が変わるかなと思って心配してたので、ありがとうございました。
そうですよ、ええ。 はい。